Chào bạn, bạn ơi, hiện tại nha, mình đang bị mắc phải một cái vấn đề đó chính nà dạo gần đây á thì mình cứ sam gia các công công việc nè, nhưng mà mình bị một cái nha, là mình hay làm công việc mà mình rất là hay bị làm sai các công việc á. Và từ đó khi mà mình làm sai nè là mình cũng lựa chọn việc là mình nghỉ làm và mình lựa chọn ra công việc mới. Trong một năm gần đây nha, mình đang nhảy 4 công việc rồi, chứ không phải là mình làm ít luôn ấy đúng rồi. Mà nha, mình làm công việc nha, cứ l lần đầu tiên mình làm nè thì mình lại thấy, ừm, làm công việc này có vẻ cũng hợp ấy, thời gian đầu hợp. Thế là thời gian sau là mình cứ bị mắc những lỗi là mình trễ deadline nè, xong rồi mình làm bài các thứ, mình làm những cái bài dự với những cái bài dự án á, nó không được hiệu quả nữa. Thế là dần dần mình lại thấy mình vừa làm mình càng làm mình càng nản này. Thế mình đâm ra mình cũng chán nản. Thế là xong rồi cuối cùng mình bỏ, mình nghỉ luôn và xong rồi mình lại tham gia một công việc khác, nó cũng gần giống với công việc lần đầu tiên đó. Thì mình làm một thời gian xong mình lại thấy, ơ, sao khi mình lại mắc lại đúng những cái sai lầm của bản thân mình từ trước đấy, làm thiếu deadline xong rồi giao tiếp công việc các thứ nó không được hiệu quả. Xong rồi là nói chuyện với s cấp trên lẫn đồng nghiệp thì đôi khi lại khiến cho họ cảm thấy mình bị hiểu nhầm các thứ này. Đó, mà đôi khi mình cảm thấy mình rất là mệt luôn á. Thế là đến lần thứ 3 lẫn lần thứ 4 là mình chuyển hẳn sang công việc mới luôn, mình chuyển ngành luôn. Nhưng mà chuyển ngành để mình làm như thế thì mình lại thấy thứ nhất đấy không phải điểm mạnh của mình. Cái thứ hai là nhưng có những cái, kiểu, điểm yếu, kiểu, cố hữu của bản thân ấy, mà mình cũng không thể nào mà mình, kiểu, khắc phục được nó vẫn ở đấy không mà. Mình biết nha là mình sẽ phải khắc phục nó nhưng mà mình cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi nhưng mình chẳng nghĩ ra cách nào á. Đó, nên là mình đang đang rất bối rối nè.
Sao vậy bạn? À, vậy hả? À, ừm. Hơi hơi nhiều luôn á, ừm. À. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. À, à. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ờ, kiểu như á, là sau khi mà nghe bạn, kiểu, kể sơ lược như vậy á, thì mình thấy c bạn giống như là một con người rất là sợ hãi ha. Kiểu như là, khi mà bạn đã hông có hoàn thành hoặc là thất bại cho cái công việc này, thì bạn lại muốn kiếm một cái công việc nào đó nó nó mới hơn để mà mà, kiểu như là, một cái dạng, gọi là, bắt đầu lại từ đầu, đúng hông? Ừm, thiệt sự là mình hiểu cái cảm giác này, nhưng mà, kiểu, bây giờ bạn rất là lo lắng tại vì nhảy việc rất là nhiều lần rồi nhưng mà những cái công việc đó nó cũng đều thất bại hả? Ồ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó.
Thì á nha, thiệt sự là cái vấn đề này á, là bạn đừng có cảm giác như là, ừm, kiểu như là, bị quá lên, bạn đừng có quá lo lắng. Hông sao hết, mình sẽ ngồi ở đây để có thể, gọi là, nói chuyện với bạn ha. Thì á, đầu tiên ha, mình à, để mình hỏi một xíu, hông biết á, là cái thất bại, kiểu, gần đây nhất của bạn là cái gì á? Bạn có thể mô tả cho mình được hông?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm, thất bại gần đây nhất của mình nha là mình làm ở trong một cái dự án một cái project liên quan đến, ơ, việc, ờ, phát triển một cái thương hiệu mới á. Thì mình tham gia với một cái startup mới. Thì trước đấy thì mình cũng có làm, nhưng mà mình chỉ làm ở bên cái mảng, gọi là, mảng về mặt kinh doanh ấy. Thì lần này mình sang thử mới làm mảng marketing nè. Thì mảng marketing mà bạn hiểu á thì mình phải làm, mình vẫn phải có sự sáng tạo rất là nhiều. Cái thứ hai là mình thường xuyên mình cập nhật những cái thông tin mới á, đó. Nhưng mà mình mình làm ví dụ thời gian đầu nha thì mình cảm thấy, ừm, cái sự sáng tạo của mình nó cũng dồi dào luôn. Mình làm, mình hiểu, mình bắt đầu mình làm được. Nhưng mà chỉ cần ví dụ như kiểu trong khoảng 3 đến 4 tuần sau ấy, bắt đầu nhảy sang một dự án mới ấy thì mình bắt đầu làm mình bắt đầu mình ít cái, ờ, ừm, sự sáng tạo đi. Và mình bắt đầu mình bị một cái nữa là mình làm mà nó bị sai á, xong rồi mọi người bắt đầu mọi người đánh giá là mình lại bị sợ. Thế là dần dần về sau nha là mình làm các thứ, mình cảm thấy nó nó vừa thiếu hiệu quả này mà, kiểu, mình bắt đầu bị cái vì mình sợ á, đó thì khiến cho mình bị chậm deadline. Xong rồi mình làm các công việc thì lúc nào mình cũng <smacks lips> không rút được ra bài học á. Thế là mình cứ mắc lại lỗi đấy, mình cứ mắc đi mắc lại, mắc đi mắc lại. Thế là dự án đấy nó nói chung là mình, ờ, đồng hành cùng nó cũng khá là lâu. Nó sẽ dễ khiến nó nói chung trong một cái năm vừa rồi thì cái công việc này là công việc mình cũng gắn bó lâu nhất, là gắn bó khoảng 8 tháng. Còn cái công việc kia đầu năm ấy nên là mình cứ làm một một tháng, hai tháng thì mình mình còn chưa hết thời gian thử việc mình đã nghỉ rồi. Đó.
Ừm. À. Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À. Ừm, mình hiểu nha, giống như là, ờ, khi mà bạn làm có một cái công việc mới ấy, ban đầu rất là háo hức luôn, rất là vui là tự nhiên là, ừ, đó là một cái thử thách mới cho bản thân mình, đúng hông? Nhưng mà kiểu như là tại vì thứ nhất là cái công việc này nó không chuyên chuyên về cùng mình nè. Thứ hai là gì? Là, kiểu, như là mình làm nó hơi bị theo hướng là cảm tính quá. Thành ra là có, kiểu, như cảm xúc hay là có, kiểu, như là có một cái gì đó nó sáng tạo thì mình mới làm được. Thì đôi khi là con người mà thì cũng đâu có phải là lúc nào cũng có đâu. Thành ra là những cái lúc sai thì bạn sẽ có một cái sự, gọi là, chậm tiến độ hơn, đúng hông? Nó dẫn đến cái việc là bạn chán nản và cũng như là không có, kiểu, như là khi mọi người nhận xét xấu thì cũng khiến bạn cảm giác là ngại ngùng và sợ hãi. Ờ, thiệt sự là mình hiểu cái cảm giác này của bạn. Ờ, ờ, bạn đừng có quá lo lắng nha, tại thiệt sự là cái này là một cái tình hình chung luôn á bạn. Nhưng mà á nha, mình hông biết á là cái lỗi này á, nó có thường xảy ra hông và nó có ảnh hưởng nhiều đến cái công việc của bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi á. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi á. Ừm. Ừm, mình, ờ, thấy công việc này nha, nó cũng ảnh hưởng đến mình khá là nhiều ấy. Vì là thứ nhất nhá, nó khiến cho mình cái cái hiệu quả công việc của mình kéo dài trong thời gian dài mà không có ấy. Cái thứ hai là mình không thể nào mình nhận được ra đâu là cái lỗi sai của mình á, thế mình cứ mắc đi mắc lại chính cái lỗi sai đó à. Đó, còn có một, ừm, cái nữa nha, là khi mà mình làm á thì mình lại cảm thấy càng về sau thì mình lại cảm thấy mình cứ mắc lỗi sai, cũng chậm deadline, thế là mình càng ngày càng nản nha. Thế là cuối cùng cuối cùng là, kiểu, công việc của mình á, kiểu, xôi hỏng bỏng không mà mình không kiếm được một công việc nào đấy nó phù hợp với mình nè. Mà nó cũng không kiếm mà mình cũng không thể nào mình, gọi là, mình làm một công việc mà nó có một sự hiệu quả cao mà nó được đánh giá tốt để mà mình có thể phát triển trong tương lai á.
Ừm, ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Giống như là, kiểu, mình vẫn thấy là cái lỗi của mình vẫn lặp lại trong những cái công việc khác, đúng hông? Ừ. Nhưng mà á nha, khi mà bạn nói như vậy có nghĩa là bạn đã nhận thấy những cái lỗi này rồi, nhưng mà mình hổng biết á, là bạn đã có bao giờ là đã thử những cái bước nào đã sửa lỗi này chưa?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình cũng đã thử một vài bước rồi. Tức là trong cái thời gian tại vì á, là năm nay này, là năm mà, kiểu, mình cũng bắt đầu mình h mình công việc với cả học tập của mình á, thì nó cũng vừa hoàn thành xong, bây giờ mình cũng bắt đầu mình mới bước vào thị trường ấy, thì cái kinh nghiệm của mình rất là ít. Thế là mình cũng nghĩ là do hay là do bản thân mình thiếu kinh nghiệm ta? Thì mình cũng nghĩ thế mà mình cũng mày mò nhưng mà, kiểu, mình cũng học không hiệu quả. Và cứ mỗi một lần mà mình nhảy việc như vậy thì mình lại nghĩ là "Ôi, s mình còn trẻ thì mình cứ nhảy việc thôi." Chứ mình không bao giờ mình nhìn lại xem là mình làm công việc này nó như thế nào á.
Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Giống như là bây giờ thiệt sự là cũng đúng mà, bây giờ mình còn trẻ mà thì đôi khi á, một cái công việc nào đó nó không quá phù hợp với bản thân mình thì mình cũng muốn là, ừ, kiếm trên con đường, luôn luôn kiếm một cái con đường nào đó nó phù hợp với bản thân. Ừ, thiệt sự là cái tâm lý này á là cái tâm lý chung của những bạn trẻ luôn. Nên là hổng có sao hết, bạn đừng có cảm thấy là mình quá là một cái gì sự là một cái sự khác biệt hết, hổng sao đâu ha. Nhưng mà á, bạn có muốn đạt được một cái kết quả gì sau khi mà, ờ, cái cuộc trò chuyện này xảy ra hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, có, mình cũng muốn. Thứ nhất là mình muốn là mình phải cải thiện được cái công việc của mình hơn. Cái thứ hai là mình cũng phải khi mà mình chuyển sang các cái, ơ, công việc khác nữa, thì mình phải tránh được những cái sai lầm của mình từ ngày trước, để mình làm sao để mình giảm thiểu những cái, gọi là, những cái rủi ro về mặt làm việc này. Cái thứ hai mình muốn phải có sự thăng tiến nữa. Mà, kiểu, mình thấy trong thời gian dài như vậy mà mình không tiến bộ được thì đúng là nó mình cũng thấy rất là buồn ấy, nên là mình cũng đang muốn tìm một cái lời khuyên theo một cái hướng để mình có thể phát triển này.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ờ, OK ha. Thì hồi nãy giờ sau khi mà nghe bạn chia sẻ như vậy á, mình cũng đã nắm được một số thông tin, cũng như là thiệt sự ra bạn rất là giỏi luôn khi là bạn đã nhận ra được cái vấn vấn đề của bản thân, cũng như là bạn đã muốn bạn bạn cũng đã muốn và bạn cũng đã đã có một cái mục tiêu cụ thể để, gọi là, khắc phục cái lỗi này. Thiệt sự là rất là tốt luôn nha, tại đôi khi là có rất là nhiều người, người ta không có nhận thấy được cái lỗi này ở chính bản thân họ đâu. Thì đầu tiên á, mình, à, đưa ra cho bạn một số cái lời khuyên có thể là nó sẽ m m mong muốn của mình cũng sẽ có giúp ích được cho cái vấn đề của bạn ha. Thì đầu tiên á, là khi mà bạn đang có một cái lỗi nào đó thì bạn đừng có phải, gọi là, luôn nhìn vào nhìn nhận vào cái lỗi đó rồi khiến bạn cảm thấy tự ti nữa. Bạn, kiểu như là, nên open hơn, ơ, nên kiểu như là mình mình mở cái sao ta? Mình suy nghĩ nó thoáng hơn, mình cho mình một cái lối thoát đi. Tại vì, ừ, bạn cũng nhận thức được cái việc là bạn còn trẻ mà, bạn cũng chấp nhận được cái sai lầm của bản thân luôn, thì tại sao bây giờ bạn hông nhìn lại cái đ cái cái vấn đề đó, để bạn coi là, ừ, cái này nó đang sai chỗ nào, đúng hông? Thì sau khi mà bạn nhìn vô cái vấn đề này rồi á, thì đôi khi bản thân mình nó cũng hơi, gọi là, hơi tự ái xíu á, kiểu như là "Ờ, trời ơi, mình cũng đang có cái lỗi này nè." Nhưng mà á nha, thì mình nghĩ á là nếu mà bạn đang thật sự mà bạn cũng đang muốn là cải thiện cái lỗi này, thì bạn có thể, gọi là, gặp các anh chị nào đó, người ta có nhiều kinh nghiệm hơn, tại vấn đề là mình q bạn cũng nói là bạn cũng đâu có nhiều kinh nghiệm mà, đúng hông? Bạn gặp những người có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn hỏi là "Ờ, bây giờ em đang gặp cái tình trạng như vậy nè, hông biết là anh chị trước giờ có gặp cái tình trạng như thế chưa?" Thì khi mà bạn chia sẻ thật lòng ra, thì nếu mà đứng trên cái góc nhìn là những cái người là người ta đã gọi có nhiều kinh nghiệm và người ta muốn truyền lửa cho thế hệ sau á, thì người ta cũng chắc chắn sẽ, gọi là, giúp đỡ bạn và support bạn trong cái vấn đề, gọi là, giúp bạn cải thiện lại những cái lỗi của bạn á. Thì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 ha?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ô kê. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Đúng. Đúng rồi. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, mình thấy cách này cũng rất là hay nha. Nó kiểu như, kiểu là, tự bản thân mình ấy phải là người đối chiếu và phản chiếu lại chính mình ấy. Mình hiểu được là mình đang như thế nào nè, và mình cũng đang mắc phải những cái lỗi như thế nào như thế kia. Thì mình cũng có thể, thứ nhất là mình còn tự nhận được ra là, à, mình đang thiếu cái này, mình cần bổ sung cái này và mình cũng cần cải thiện nữa. Mà đôi khi mình cũng thấy bạn nói cũng rất là hợp lý, đó chính là mình cũng phải đi tìm những cái người để người ta đưa ra lời khuyên, những người mà người ta nhìn nhận được công việc này người ta có kinh nghiệm rồi thì họ sẽ có thể dễ dàng để họ tìm được ra những cái điểm yếu của mình hơn và từ đấy mình cũng cải thiện được hơn. Ừm, mình thấy cách này cũng rất là hay á, mình sẽ thử trong tương lai xem sao. Ơ, không biết còn có cách nào để mình có thể cải thiện được hiệu suất với cả cải thiện được cái kỹ năng làm việc không ta?
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, quan trọng hơn á là bạn đôi khi mình cảm thấy rất là nản khi mà mình đã, kiểu, làm rất là nhiều nhưng mà nó không đem lại một cám kết quả nào tốt đẹp hết, thiệt sự là ai mà hổng nản, đúng hông? Nhưng mà nha, bạn phải bạn, kiểu, nên là bạn nên chấp kiểu như là, lập một cái kế hoạch cụ thể ra. Ví dụ như là, ừ, bây giờ cái vấn đề của mình á là mình ăn nói không khéo hoặc là cái vấn đề của mình là mình đang có bị bí quá nhiều ý tưởng đi, mình muốn, ờ, sửa cái, ơ, sửa cái việc đó thì bây giờ bạn phải làm sao? Bạn phải, kiểu như là, ờ, "Ngày hôm nay, ờ, tôi sẽ cố gắng kiếm ra được khoảng, à, 3 ý tưởng", chẳng hạn vậy. Ý là, kiểu như là, cứ luyện từ từ dần dần, bạn đừng có ép bản thân bạn là, ừ, "bây giờ tôi phải sửa liền, sửa liền". Thiệt sự là lúc đó cái cơ thể của bạn á nó vẫn chưa được, gọi là, đáp ứng được cái việc đó, thì thành ra á nha, bạn cố quá thì cũng thành quá cố, tại vì thiệt sự là bản thân bạn nó đâu có, kiểu như là, nó la không có thức thích ứng kịp trong cái vấn đề đó, thì dẫn đến cái việc đó sẽ mau chán á. Thì thành ra là bạn cứ nên lập kế hoạch sửa lỗi và cải thiện cái cái kỹ năng nó từ từ, từ từ thôi, đừng có quá vội vàng ha.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Mình hiểu này. Ừm, đúng ha. Ừm hứm. Ồ, mình thấy cũng OK nha. Tức là bản thân mình cũng phải là người phải có được cái kiến bộ kỹ năng nó cũng phải đủ tốt đã, thì mình mới làm được cho những cái công việc các thứ nó cũng mới có hiệu quả hơn này. Và mình cũng cảm thấy là cái việc mà mình làm một cái công việc á, thì cũng công nhận nha, là, kiểu, đôi khi cũng là do bản thân mình á, bị thiếu kỹ năng quá nên là đôi khi làm cũng công việc nó cũng không được tốt á. Ừm, mà không biết là bây giờ mình có cần phải tìm sự hỗ trợ của ai nữa không ta?
Ừm, ừm. Ừm, tất nhiên là có chứ bạn. Tại bây giờ là thứ nhất bạn không có kinh nghiệm, thứ hai là bạn cũng, kiểu như là, vừa vừa ra trường thôi mà, thành ra là cái vấn đề là bạn kiếm một cái người tìm kiếm cái sự hỗ trợ là rất rất quan trọng luôn á. Thiết sự thiệt sự là bạn phải thành công á, là khi mà bạn kiếm được một cái người mentor, một cái người đỡ đầu bạn mà người ta thiệt sự là hợp với bạn á. Họ sẽ, kiểu như, dẫn dắt bạn cũng như là chỉ hướng cho bạn thì từ từ bạn cũng cũng sẽ phát triển. Và quan trọng hơn á, là cũng nên, kiểu như là ừ, tại vì mình đang nhờ người ta là thành ra là bạn cũng nên, gọi là, ăn nói cho nó khéo léo một xíu để cho họ cảm giác như là, ừ, họ muốn dẫn dắt bạn và muốn đưa bạn lên, kiểu như là, như thế. Ừ, hy vọng là những cái lời khuyên của mình á, nó sẽ giúp ích được cho cái vấn đề của bạn ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm. Ồ. Mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Và hôm nay khi nói chuyện với bạn xong thì mình cũng cảm thấy mình cũng giảm bớt được cái sự lo âu trong bản thân mình á. Vì mình làm sai nhiều công việc quá và bản thân mình cũng cần phải phát triển hơn trong tương lai cũng như là trong hiện tại luôn ấy, để cho mình có một công việc nó thật là sự hiệu quả này và mình cũng sẽ phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều nha! Mong bạn sẽ cũng sẽ OK, cảm ơn bạn nhiều.
Ừm. Chúc bạn thành công nha! Chào bạn!